Oh, pernah banget. Waktu itu pernah tuh kondisinya itu, eee, aku sama-sama anak baru dengan, eee, teman aku itu ya. Tapi dia itu naik pangkat lebih cepet. Dia udah langsung naik kan, dari supervisor ke senior supervisor. Nah, ternyata ya, itu tadi, kenapa tadi pilihan aku ke kedua itu ya tadi, belajar asal cepat yang penting bisa langsung bekerja, kenapa? Dia itu juga begitu melakukannya. Nah, yang penting adalah bagaimana ketika walaupun kita bekerjanya belum 100%, itu kita ngomongnya itu bagus ke atasan. Sehingga dia percaya kalau kita itu udah ngerti. Ternyata gitu caranya.
Oh, iya? <chuckles> Mhm. Oalah! Oh, paham. Oh. <chuckles> Oh, gitu? Oh, bener bener, bisa dicatet nih. <chuckles> Pokoknya pede aja dulu, bagus aja dulu ngomongnya, gitu, ya? <laughs>
Iya. Betul. Iya, jadi kalo kel kalo aku sih istilahnya ngecap dulu lah ya? Gitu loh. Tapi, kalo aku bukan tipikal yang kayak gitu. Makanya aku sebisa mungkin eee, makanya kenapa aku lama ya eee, lumayan lama tuh karirnya, itu gara-gara ya gitu, aku tuh nggak pandai untuk kayaknya berbicara atau ibaratnya me me memastikan apa yang aku kerjakan tuh si atasan aku tuh ngerti dengan cara ngecap tadi. Nah, tapi, kalo teman-teman aku yang lain itu jago kayak gitunya. Nah, akunya nggak pinter tuh yang gitu-gitu.
<chuckles> Eh, benar benar benar. Oh. <chuckles> Oh, gitu? Oh, paham banget. Tapi itu termasuk skill nggak sih sekarang yang kamu pelajari? Jago, ke ngomong ke atasan.